คือช่วงเนี้ยอะครับผม อ่า ไปเจออุบัติเหตุเนาะ แล้วก็สถานการณ์ตรงนั้นเนี่ยก็จะมีคนได้รับบาดเจ็บด้วย แล้วเหตุเนี่ยเกิดต่อหน้าต่อตาเราเลย เพราะว่าเรา เราอยู่บนรถยนต์ เงี้ย ขับรถมาก็เกือบเบรกไม่ทันเหมือนกัน ทีเนี้ยพอเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเนี่ย เรารู้สึกช็อกแล้วก็ตกใจพอสมควรจนไม่สามารถอยู่กับปัจจุบันได้เลยอะครับ ความคิดต่าง ๆ เนี่ยมันพรั่งพรูเข้ามาแบบ เช่น อ่า ทำไมชีวิตคนเรามันสั้นจังเนี่ย เดี๋ยวมีเกิด แก่ เจ็บ ตาย ซึ่งจริง ๆ ใน ในเหตุการณ์นั้นอัน มันยังไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นนะครับ แต่ว่าความคิดอะมันพรั่งพรูเข้ามา มันคิดหลาย ๆ อย่างถึงอนาคต ทุกอย่างเลย ไม่ว่าจะเป็นการงาน การเงิน ครอบครัว แล้วแฟนเราจะอยู่ยังไง แล้วถ้าเกิดสมมุติว่า เราเป็นอะไรไป อย่างเงี้ยครับ กลายเป็นความกังวลอะครับ ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร แล้วก็ไม่สามารถควบคุมได้เลยอะครับ
อืม ครับ อืม ครับผม อืม อืม อ๋อ เห็นใจมาก ๆ เลยนะครับ มันเกิดจากแค่เหตุการณ์ของ ที่เราไปเห็นเนาะว่า มันแบบมีอุบัติเหตุหรืออะไร ทั้ง ๆ ที่เรื่องเนี้ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับชีวิตเราเลยด้วยซ้ำเนาะ บางครั้ง แต่เราก็เอาจิตไปผูกมัน เอาอะไรไปผูกกับมัน อืม เข้าใจเลยนะครับ ทีเนี้ยนอกจากในเรื่องเนี้ย สถานการณ์อันนี้แล้ว มีสถานการณ์ไหนอีกบ้างไหมครับ? ที่เรารู้สึกว่า เราก็เอาจิตไปผูกกับมัน เอาใจไปอยู่กับมัน จนบางทีก็ลืมว่า ปัจจุบันเรา มันยังไม่ได้เกิดแบบนั้นเลย หรืออาจจะไม่เกิดก็ได้อะครับ
ครับผม ใช่ครับ อืม ครับ อืม ครับ อืม ส่วนใหญ่อะครับ เราอะมักจะเอาจิตหรือเอาความรู้สึกเราเนี่ย ไปผูกกับ อ่า สิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นคน หรือว่า อะ อ่า สิ่งของหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ อีกเหตุการณ์หนึ่งที่รู้สึกร่วมด้วยเหมือนกัน ก็เวลาเจอ อ่า คนไร้บ้านนะครับผม ที่ ที่เขา เดินอยู่ตามข้างทาง อะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วเราอะก็เผลอคิดว่า แล้วถ้าเรายังไม่มั่นคงพอ อนาคตเนี่ยเราจะกลายเป็นคนไร้บ้านแบบนี้ไหม เราจะต้องมาเดินเตร็ดเตร่ใช้ชีวิตข้างทางนอนบริเวณป้ายรถเมล์แบบนี้ไหม แต่อีกใจหนึ่งก็อยากจะทราบเหมือนกันว่า เขาไปพลาดอะไรมาในชีวิต หรือว่าวางแผนผิดหรือเปล่า คือเหมือน เหมือนอยากจะได้ อยากจะคุยกับเขา เพื่อเป็นวิทยาทาน เป็นความรู้เนาะ แต่ก็ไม่กล้าเข้าไป พอไม่กล้าเข้าไปถามเข้าไปคุย ก็ไม่เคลียร์ ก็ได้แต่กังวลว่า เอ แล้วถ้าเกิดสมมุติเราผิดพลาดอะไรตรงไหนขึ้นมาแล้วเกิดเป็นแบบนี้ อย่างเช่น อาจจะล้มละลายทางธุรกิจ อะไรอย่างเงี้ยครับ มัน มันมีโอกาสเป็นไปได้อะครับ ก็เลยกังวลเหมือนกันครับแบบนี้
อืม อืม ครับผม อืม อะฮะ ครับผม อืม ครับผม อืม เข้าใจเลยครับ มันก็เกิดขึ้นได้แหละเนาะ เพราะจริง ๆ แล้วทุกสิ่งทุกอย่างอะ ไม่มีอะไรที่มันจะอยู่มั่นคงถาวรได้ตลอดหรอก มันก็มีการเสื่อมเป็นธรรมดาแหละเนาะ ทุกเรื่องเลย ใช่ อันนี้ก็อยากจะให้มองไว้ก่อนครับว่า โอเค ไอ้สิ่งที่เราคิดว่าวันเนี้ยมันมั่นคงมากดีพอแล้วเนี่ย พออนาคตมันอาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรก็ได้ที่มันทำให้ไม่มั่นคง อันเนี้ยอยากให้มองเป็นแบบกลาง ๆ กับปัจจุบัน ไว้ก่อนนะครับว่าอย่าไปยึดติดอะไรกับมันมาก โอเค ในตอนเนี้ยมันยังดีอยู่ เราก็ทำในช่วงเวลาปัจจุบันเนี่ยให้มันดีไปก่อน แต่ว่าอะไรที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตอันเนี้ยครับ เราค่อยมาเรียนรู้ แล้วก็หาวิธีแก้ไขมันไปทีละเรื่อง ๆ ให้จากว่าเรื่องที่มันร้ายแรงเลยเนี่ย มันจะค่อย ๆ ได้ทุเลาลง เบาลง จนมันอาจจะกลายเป็นว่า มันก็คือประสบการณ์ ๆ หนึ่งที่เราแค่เก็บมา ผ่านมาเราว่าก็ทำมันผ่านมาได้ด้วยดี อะไรแบบเนี้ยครับ อยากให้มองเป็นแบบนี้ไปก่อนแล้วกันเนาะ ในเบื้องต้น ใช่ ท ครับผม
อา ครับผม อืม ครับ อืม ครับผม อ๋อ ครับ อืม ครับ อืม อา ครับผม ซึ่งเป็นมุมมองที่ ที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับ คือ คือบางครั้งอะเหมือนเรา เราอิน แล้วก็คิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของปัญหาจนบางครั้งเนี่ยอาจจะลืมไปว่า เออ จริง ๆ แล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างอะ ไม่ ไม่ใช่แค่ชีวิตของมนุษย์ที่มีแค่เกิด แก่ เจ็บ ตายเนาะ ทุกสิ่งทุกอย่างจริง ๆ อะครับ ผมเคย เคยเห็นข่าวเหมือนกันที่แบบบริษัทกำลังมาดี ๆ เลย อยู่ดี ๆ ก็ล้มละลายซะงั้น ทั้ง ๆ ที่เป็นบริษัทชั้นนำถึงขั้นเลิกจ้างพนักงานแบบ อ่า เยอะแยะมากมาย อย่างเงี้ยครับ ก็ยังคิดแทนเหมือนกันนะ ไอ้ ไอ้ข่าวนั้นก็รู้สึกเหมือนกันนะว่าแบบแล้วถ้าเราเป็นพนักงานบริษัทนั้นน่ะหรือโรงงานนั้นน่ะ เราจะทำยังไงกันดี ก็แอบคิดอยู่เหมือนกันครับ แบบนี้ตลอดเลยครับ
อืม อา ใช่ อืม ใช่ อือฮึ ครับ อืม ใช่ จริง ๆ มันก็เหมือนกับเราเสพข่าวเราอะไรแหละ แต่เพียงแต่ว่าบางทีอะเนาะมันก็อดไม่ได้ว่า แล้วถ้าเป็นในกรณีเราเองบ้างเราจะทำยังไงนะ แก้ปัญหายังไงนะ อะไรแบบเนี้ย แต่จริง ๆ แล้วในชีวิตของเราปัจจุบันตอนเนี้ยมันยังไม่ได้เกิดขึ้นเลยถ้าเราเอาจิตไปผูกกับตรงนั้นน่ะ ผมมองว่ามันอาจจะทำให้เราอะทุกข์ใจเปล่า ๆ โดย ทั้งที่เรื่องตรงนั้นน่ะครับก็ไม่ใช่ปัญหาที่เราควรจะเอามาเป็นสรณะ เอามาเป็นเรื่องที่มันจะทำให้เรารู้สึกขุ่นข้องหมองใจได้เลยหรือเอามาเป็นพลังงานลบ เพราะว่าผมอะครับเชื่อนะว่า ถ้าเราคิด หรือว่าดึงดูดในสิ่งที่มันเป็นพลังงานลบเข้ามาพอเราคิดไปบ่อย ๆ คิดไปบ่อย ๆ เนี่ย มันเหมือนกับเป็นการหลอกจิตตัวเองอะครับเหมือนการเป็นการสะกดจิตตัวเองไปด้วย แล้วมันจะเกิดสิ่งนั้นขึ้นจริง ๆ มันจะดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาจริง ๆ ใช่ ผมเลยอยากจะบอกว่า ดังนั้นน่ะเราอาจจะไม่ต้องไปคิดเรื่องอะไรพวกนั้นก็ได้ เราดูข่าว เราเสพข่าวพวกนั้น โอเค ดูเสร็จ เสพเสร็จ เราก็อาจจะต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามทางของมัน อะไรแบบเนี้ยครับผม อย่าเอาจิตไปผูกกับมันเยอะ พยายามแบบว่าถ้าเรื่องนี้มันปล่อยได้ โอเค เราปล่อยไปดีกว่า มัน มัน มันดีนะครับผมที่คุณคิดว่า ถ้ามันเกิดกับเราแล้วมันจะรู้สึกยังไง หรือว่าเราจะต้องแก้ไขปัญหายังไง อันเนี้ยดีมาก ๆ เลย เพราะมันเหมือนกับว่าเราอะคิดไปก่อนล่วงหน้าว่า ถ้างานของเราล่ะมันเกิดแบบนี้ขึ้นบ้างเราจะหาวิธีแก้ได้บ้างไหมนะ อะไรแบบนี้ จริง ๆ ตัวนี้ก็คือข้อดี แต่ว่าถ้าเราไปจดจ่ออยู่กับมันมากเกินไปอะ มันก็จะกลายเป็นข้อเสียครับ เลยไม่อยากให้จดจ่อกับมันมากสักเท่าไร ทีเนี้ยในงาน หรือว่าในเรื่อง อะไรพวกนี้ครับผม มันกระทบกับความสัมพันธ์เราบ้างไหม หรือว่าเรื่องการนอนหลับของเรา หรือว่าอะไรพวกนี้มันมีกระทบบ้างไหมครับ?
อืม ใช่เลยครับ อืม ครับ อืม ครับ อืม อา อืม ครับ อืม อา ครับผม อา ครับผม อือฮึ ครับ แน่นอนครับผม พอเราเอาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์อื่นที่อาจจะไม่ใช่เป็นปัจจุบันเนาะ มีผลกระทบแน่นอนครับผม ก็คือบางครั้งอะครับ เอาแบบจากเรื่องเล็ก ๆ ก่อนเลย เวลาแฟนเรียก เงี้ย ไม่ได้ยินแล้ว เพราะว่าเมอ มัวแต่เหม่อ แล้วก็คิดว่า ตัวเองเป็น คนนู้นเป็นคนนี้อยู่ อย่างเงี้ยครับผม อันเนี้ยเรื่องแรกเนาะ เรื่องที่ 2 ที่ตามมา เริ่มเป็นปัญหาเลย ช่วงนี้ หนักขึ้นเรื่อย ๆ ก็คือ ลืมของบ่อยมาก ลงจากคอนโดเนี่ย จะลงไปที่รถอะครับ ก็ลืมกุญแจไว้บนคอนโด ขึ้นมาคอนโดเข้าห้องไม่ได้ เพราะว่ากุญแจไว้บนหลังคารถ โอ้โฮ คือมันอาจจะฟังดูตลกครับ แต่ว่าสำหรับคนที่รีบตอนนั้นน่ะ คือผมรีบจะไปทำงาน เงี้ย โอ้โฮ! หงุดหงิดตัวเองจนรู้สึกว่า แบบอะไรกันครับเนี่ย ทำไมเราต้อง ต้องเป็นแบบนี้ด้วย ทีนี้ ครั้งแรกไม่เท่าไรครับ หลาย ๆ เหตุการณ์เข้ารู้สึกเลยว่า มันเป็นปัญหา เหมือนเราแบบ เหมือนเราไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยอะครับ เนี่ยครับผม จะเป็นปัญหาบ่อยมาก ใช่ครับ
อืม ครับ อ๋อ อืม ครับ อืม อ๋อ ครับ อืม อืม อืม ครับผม มันค่อนข้างที่จะไปจดจ่อแล้วก็ไปโฟกัสที่เรื่องอื่นเนาะ ไม่ค่อยได้อยู่ใน กับปัจจุบันสักเท่าไร มันก็เลยอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ย แล้วเราก็จะมาโมโหตัวเอง หงุดหงิดตัวเองว่า "มันลืมได้ขนาดนี้เลยเหรอ?" อะไรแบบเนี้ย "ทำไมเราถึงลืมได้ขนาดนี้เลยนะ" อะไรแบบเนี้ย ทีเนี้ยอะครับ ตรงเนี้ย ง่าย ๆ ก็ได้ อาจจะฝึกนิดหนึ่ง แต่ว่าแรก ๆ อาจจะทำได้ยากหน่อย แต่ว่าถ้าทำไปแล้วเนี่ยร่างกายมันจะชินเอง คือการนั่งสมาธิ ไม่แน่ใจว่า เคยได้นั่งสมาธิหรือฝึกสมาธิบ้างไหม?
อืม ใช่ครับ อืม ครับผม อือฮึ อา โอ้โฮ อันนี้ไม่เคยเลยครับ แล้วก็รู้สึกว่า ห่างไกลตัวเองมากเหลือเกินครับ ไม่ได้มีไอเดียตรงนี้อยู่เลย ผ ผมควรจะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีล่ะครับ?
อืม <chuckles> จริง ๆ แล้วอะ อาจจะเริ่มแค่ในช่วงก่อนนอนของเราก่อนก็ได้ครับ ก่อนนอนของเรา เราติดมือถือมากไหม หรือว่าเรามีกิจกรรมอย่างอื่นทำอยู่ก่อนไหมครับ ถ้าเป็นช่วงก่อนนอนแล้วอะ?
อืม โอ้โฮ ก่อนนอนนี่เรียกได้ว่าหลับคาโทรศัพท์ หลับคาคอมกันเลยครับผม อืม
เออ ครับผม เข้าใจเลย เพราะว่าส่วนใหญ่สมัยนี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นกันเยอะตรงนี้เนาะ โอเค ถ้าอย่างนั้นน่ะครับ อาจจะให้ลองปรับกิจวัตรก่อนนอนของเราดูว่า ตอนเนี้ย โอเค พอเราใกล้จะถึงเวลานอนสักประมาณ 15 นาทีก็ได้ครับ ช่วงเริ่มต้น เราละทิ้งมือถือ ละทิ้งการทำกิจกรรมทุกอย่างก่อนเลย เสร็จแล้วเนี่ยให้เรามานั่งสมาธิ โดยการเริ่มต้นน่ะครับอาจจะไม่ต้องแบบว่า โอ้โฮ นั่งท่าขัดสมาธิเพชร นั่งเอามือประสานกันตรงนั้น ยังไม่ต้องก็ได้ครับผม แต่ว่าขอแค่อย่างเดียวว่า ตอนก่อนเริ่มให้เราท่องนะโม นะโม 3 จบ นะโมตัสสะของเราเนี่ยท่องไป สาม จบก่อน เพื่ออะไรครับ เพื่อเป็นการที่เราเนี่ยเหมือนกับว่ารวบรวมสติ รวบรวมสมาธิให้มาอยู่แล้ว เหมือนกับเป็นการแบบว่า ให้อยู่กับคำท่องของเราอะครับ อันเนี้ยมันก็คือเป็นการเรียกสมาธิให้มาอยู่กับตัวเองได้แล้ว 1 ทาง เสร็จแล้วเนี่ยในตอนที่เรานั่งอะครับผม ส่วนใหญ่
อ๋อ ครับ ครับ อือฮึ เออ อืม ครับ อา ครับผม อืม อา ครับ
พวกเราทุกคนก็จะถูก เคยสอนกันมาเนาะว่า ให้ท่องลมหายใจเข้าพุทธ ลมหายใจออกโธ ใช่ ทีเนี้ย ถ้า ถ้า ถ้ารู้สึกว่า มันสามารถทำได้ เราก็ทำแบบนั้นก็ได้ครับผม ค่อย ๆ ก็หายใจเข้าลึก ๆ หายใจออกยาว ๆ อะไรแบบเนี้ย แต่ว่าถ้ารู้สึกว่า พุทธกับโธยังไม่ใช่แนวทางของเรา ไม่ต้องท่องก็ได้ครับผม แต่ว่าให้เราเนี่ยดูการ ดูความคิดของเรา มันจะเป็นเหมือนกับว่า ดูการเคลื่อนไหวของความคิดอะครับ พอทุกคนอย่างแค่ ขนาดแค่เราอยู่ น นั่งอยู่อย่างเงี้ย หรือว่าคุยกันอยู่ตรงเนี้ยครับผม เราก็จะเห็นความคิดของตัวเองวิ่งผ่าน ลองสังเกตไหม? อืม
อืม ๆ ใช่ ๆ ครับ ใช่ อา ครับ อืม อา ครับ อะฮะ ครับ อืม ครับผม จริง ๆ ก็เป็นวิธีที่น่าสนใจมากเลยนะครับ คือ คือที่ถามเนี่ย เพราะว่าจริง ๆ ก็แอบ แอบอยากจะลองทำ ลองฝึกสมาธิอยู่เหมือนกัน เพราะว่าส่วนหนึ่งก็รู้สึกตัวเหมือนกันครับว่า ปัญหาจากเหตุการณ์หลาย ๆ อย่างเนี่ย มันเป็นสัญญาณของโรคสมาธิสั้นด้วยส่วนหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันก็ให้นิยามไปแบบนั้นเนาะ แต่ว่าในอดีตอาจจะหมายถึงว่า อ่า เราไม่ค่อยมีสมาธิ ลุกลี้ลุกลน หรือว่าจับต้นชนปลายไม่ถูก ซึ่งพอหลาย ๆ อย่างอะครับ มันมารวม ๆ กันเข้าเนี่ย ตอนเนี้ยที่มันเป็นปัญหาเนี่ย หรือที่เขาเรียกว่า สูญเสียฟังก์ชันเนี่ยมันเริ่มชัดเจนขึ้น พอมันชัดเจนขึ้นเนี่ยก็เลยรู้สึกว่า มันเริ่มเป็นปัญหา ทีเนี้ยไอ้วิธีการนั่งสมาธิเนี่ยจริง ๆ ก็แอบเหมือน มันคือเหมือนหนามยอกเอาหนามบ่งเลยนะ ในเมื่อคุณรู้ตัวเนี่ย ในเมื่อผมเนี่ยรู้ตัวแล้วว่า ผมสมาธิสั้นเนี่ย ผมก็นั่งสมาธิเสียเลย ฝึกให้มันยืดให้มันยาวขึ้น มันก็เลยรู้สึกว่า เออ เริ่มมีไฟแล้วก็แบบคิด คิดต่อว่ามันเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดที่สุดแล้ว ในอีกกรณีหนึ่ง ส่วน อ่า พวกไอ้ที่มันดึงสิ่งเร้าต่าง ๆ อะ ที่มันดึงความสนใจเราไป อย่างโทรศัพท์ อย่างอะไรอย่างเงี้ย เอาจริง ๆ ก็แอบคิดว่ายากนะ แต่ก็ต้องทำ ก็ต้องทำ เพราะว่าไอ้การที่เรามาหงุดหงิด หรือเสียจังหวะชีวิต หรือลืมหน้าลืมหลังอะ เรามองว่าตรงนั้นน่ะมันเป็นปัญหามากกว่าครับผม
อืม อา ครับผม อืม ครับ อ่า อือ ใช่ ครับผม อืม <chuckles> ใช่ ๆ อืม ดีมากเลยครับ จริง ๆ แล้วอันเนี้ยถือว่าเริ่มต้นแล้วนะ นี่คือมีความคิดที่มีไฟแล้วนะ มีความเริ่มต้นในความคิดแล้ว เหลืออีกอย่างเดียวคือลองลงมือทำดู ไม่แน่เราอาจจะชอบก็ได้ แล้วมันก็อาจจะสามารถพัฒนาไปในเรื่องอื่น ๆ ทำให้เรามีสมาธิแล้วจดต่อกับอะไรมาก ๆ ได้มากยิ่งขึ้น อะไรแบบนี้ครับผม
อืม อา ครับ อืม ครับผม ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะครับ สำหรับคำแนะนำดี ๆ แล้วก็กำลังใจดี ๆ นะครับ
ได้เลยครับ เป็นกำลังใจให้เสมอ แล้วก็ถ้ามีเรื่องอะไรอยากจะมาปรึกษา แนะนำ ก็มาหาผมได้อีกนะ
ครับผม สวัสดีครับ